Ja, du sag einmal, was verbindest du eigentlich mit einem Festessen oder auch einem Familienrezept?
Also, ich würde sagen, erst mal auf das Festessen bezogen. In unserer Familie, das einzige große Fest, was wir wirklich feiern, also, Geburtstage natürlich auch, aber da haben wir jetzt kein kein kein festes Reze kein festes Gericht. Da da isst einfach jeder oder da kriegt man einfach das, was man sich wünscht. Da kocht die Mutter dann immer super lieb alles, <chuckles> aber so richtig genau, so richtig Festessen, bei uns vor allem an Weihnachten, verbinde ich ganz stark immer so 'ne so 'ne Weihnachtsgans mit. Das ist für mich so das das Nummer 1 Festessen, ja.
Ja, ja. Mhm. Ja, lecker. Ja, ja, so. Ja, die Tradit das Traditionelle, die die Gans und gibt's da mit Knödel und Rotkraut oder was habt ihr denn damit?
Mhm. Ja, genau, so in die Richtung geht das. Also, meine Mutter und meine Oma, die die kochen beide sehr gut und die machen das immer so 'n bisschen zusammen und also, so erst mal diese Gans, die wird dann auch immer mit so 'n ja, mit so also, mit so Sachen gestopft. Das das kennt genau Äpfel zum Beispiel oder ich weiß gar nicht, was da noch reinkommt. Ich glaube sogar auch schon mal 'n paar Datteln, aber ganz, ganz sicher bin ich mir nicht. Und genau. <laughs>
Mhm. Äpfel? Ja. Mhm. Ja. Okay. <laughs> Okay, was soll das denn heißen? Die kamen raus und du warst dir nicht sicher, was du gegessen hast?
<chuckles> Ne, ne, also, die die <giggles> die Füllung, die isst man nicht mit, die kommt dann wieder raus. Die ist nur für den Geschmack gedacht praktisch, also so während des während des während des Backvorgangs. Die die kommen dann wieder weg. Deswegen, ich weiß es gar nicht so genau, wie die das immer in der Küche vorbereiten, aber genau, da das schmeckt einfach 'n bisschen besser, glaube ich. Und sonst, genau dazu gibt es dann oft Knödel bei uns immer. Wir sind so 'ne Familie bitte?
<giggles> Ach. Ach so. Mhm. Mhm. Ja. Was für Knödel denn? Was für Knödel denn? Semmeln oder Mehl oder was?
Ja, genau. Genau, bei uns wir wir sind zwiegespalten in der Familie, muss ich sagen. Also, die einen essen sehr gerne Semmelknödel und die anderen aber auch ganz normale so so Mehlknödel, die einfach 'n bisschen feiner sind oder ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen, ähm. Und ich würde sagen, das ist bei uns sogar so fifty-fifty bitte?
Mhm. Mhm. Kartoffelknödel vielleicht? Ja? Aha, okay, prima.
Ich würde sagen, ja sagen ist bei uns dann so 'n bisschen fifty-fifty, wer dann was isst. Und genau, als Beilage gibt's dann auch immer noch so 'n so 'n bisschen Rotkohl oder Rotkraut, genau. Das da bin ich persönlich gar nicht so 'n großer Fan von, muss ich sagen, aber mal mal an Weihnachten z zu so 'ner Gans schmeckt das schon okay. Also, ich würde nicht nur Rotkraut einfach so essen, aber dann so alles zusammen, 'n bisschen Fleisch, bisschen Knödel, bisschen bisschen bisschen Rotkraut, das schmeckt dann doch schon ganz gut.
Mhm. <laughs> Ja. Ja, das ist richtig. Da da da m muss ich mit dir übereinstimmen, denn Rotkraut selbst, na ja, aber mit der Gans mit den ist ja auch sehr fettig und es hat den den ganz gewissen Geschmack, das das passt alles zusammen, richtig, mhm.
Ja. Ja, genau. Ja, genau, das das schmeckt dann besonders gut. Und dann gibt's dazu, auch natürlich immer so 'ne ja so 'ne so 'ne Bratensoße irgendwie, die wird auch, also, a auch irgendwie auf Rotweinbasis, glaube ich, aber das irgendwie sehr einreduziert und auch 'n bisschen Rinderbrühe, zum Beispiel schmeckt auch super superl ecker. Die ist auch so 'n bisschen von der Konsistenz, äh, d also, die ist nicht zähflüssig, aber die ist schon so 'n bisschen so 'n bisschen schwerer einfach. Die ist nicht so 'ne super flüssige Soße, das schmeckt dann richtig toll mit den Knödel und und alles zermatscht. Das das ist dann immer richtig schön. <chuckles> Da kann man sich nur drüber freuen. Ja, genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. <laughs> Ja, alles too much, gut, ja. Ja.
Und
Okay, okay. Und du hast gesagt, dass die Mutti und die Oma, die kochen das zusammen, das finde ich aber super gut. Ja.
ja. Ja, genau das, also, ist wirklich schön, die die unterstützen sich da immer so 'n bisschen gegenseitig, ne? Weil das ist schon viel Arbeit für einen alleine. Meine Oma macht meistens dann bei sich zu Hause schon die Soße so 'n bisschen vorbereitend und bringt die dann mit. Und die Gans machen sie dann bei uns zu Hause zusammen und Knödel so gut, die muss man ja in Anführungszeichen nur ins Wasser schmeißen, das geht dann schon recht flott. Aber so so ergänzen die sich dann immer so 'n bisschen gegenseitig. Wo dann auch immer so 'n bisschen ja, so 'n bisschen Arbeitsteilung herrscht, ist dann bei der Vorspeise und bei der Nachspeise. Oh, sorry. Weil, also, wir haben dann immer so, ich will ni will nicht sagen Gänge-Menü. Es gibt halt Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, aber wir essen dann davor immer so 'n bisschen, also, auch auch auch unterschiedlich. Nicht nicht alle mögen den Fisch zum Beispiel, aber traditionell gibt's vorher immer so 'n bisschen rohen Lachs mit Toast und Sahnemeerrettich. Also, ich i genau, ich weiß, dass das, hm, also, ich glaube, die ganze Familie fährt darauf ab, außer ich und meine Schwester. Wir sind nicht so die super Fischfreunde, ähm. Für uns gibt's dann einfach mal ja, genau, für uns gibt's dann einfach mal so 'n bisschen entweder es gab schon mal also, Fleischwurst gibt's sowieso auch immer natürlich, aber oft auch schon mal so 'n so 'n bisschen Roastbeef mit so 'n bisschen Marmelade, das dann aufm Toast, das das schmeckt dann auch immer ganz, ganz lecker, muss ich sagen.
Mhm. Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Ja. <laughs> Ja, ja, ich auch nicht. Mhm. Aha.
Und da muss man nur aufpassen, sich nicht schon vorher den Bauch vollzuschlagen, sonst sonst kriegt man später nichts mehr rein <chuckles> von von der leckeren Gans, die man dann auch schon irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund riecht.
Ja, ist richtig. Ja, das Ja ja riecht. Das Riechen ist auch ein ein ein sehr schwerer Punkt, denn man riecht es ja auch durch das Haus. Äh, das braucht ja 'ne Weile, bis das, äh, äh, fertig ist, ne? Aber ich habe, ähm, muss ich zugeben, noch nie gehört, dass es vor der Gans, also vor dem Gericht, ähm, etwas anderes zu essen gibt. Also so so mehrere kleine, ähm, Essensteile. Das habe ich noch nie gehört. Das finde ich ja gut. Das ist so 'n bisschen Tradition für euch, denke ich mir.
Ja, genau. Mhm. Echt? Ja. Ja, genau, das ist das ist super schön und das zieht auch so 'n bisschen dieses Essen so 'n bisschen hin. Weil man sitzt dann schon zusammen am Tisch, ähm, bedient sich dann schon 'n bisschen da 'n Toast und 'n bisschen Fisch und dann kann man sich dann jetzt unterhalten und dann natürlich machen wir nicht Vorspeise und dann direkt die n die die den Hauptgang hinterher, sondern da ist halt schon auch immer noch 'n bisschen Zeit dazwischen, ne? Irgendwie mal so 'ne so 1/2 Stunde auf jeden Fall, würde ich sagen. Und das tut dann schon ganz gut. Und dann gibt's
Mhm. Mhm. Mhm. Aha, ha. Und ja?
Ne, sag ruhig.
Und und, äh, das ist am 1. Weihnachtsfeiertag, sagst du?
Äh, ne, das ist an Heiligabend tatsächlich. Ah
An Heiligabend, ja, das hattest du mir schon mal erzählt, dachte ich mir, ja. Denn, ja. Mhm.
Ja, genau. Also wir wir machen das, sorry sorry, wolltest du noch was fragen? <chuckles>
Mhm, und, ähm, ja, das war eigentlich die Frage, denn oftmals ist das der 1. und der 2. Weihnachtsfeiertag und das finde ich irgendwie gut. Am Heiligabend, die Mutti und die Oma kochen zusammen. Ihr verbringt Zeit, ne, 'n bisschen hier und da naschen und dann wird die Gans gegessen. Das ist das ist ziemlich locker, muss ich sagen. Ziemlich locker, ja. Schön.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Genau, das ist wirklich ganz, ganz schön un und ganz entspannt. Und, also, wir haben's auch schon früher immer an Heiligabend gemacht, aber mittlerweile ist es so, dass meine Eltern getrennt leben und wir am 1. Weihnachtfeiertag dann immer noch bei meinem Papa sind.
Mhm. Mhm, mhm.
Und da gibt's dann praktisch noch mal was zu Essen. Da machen wir dann aber nicht 'ne Gans oder so noch mal, das wäre, glaube ich, 'n bisschen viel, ähm, sondern da gibt's dann immer so 'n bisschen Raclette einfach. Ich glaube, das machen auch schon mal Leute an Weihnachten a irgendwie. Das ist auch immer immer super schön, weil an Heiligabend sind wir nur ich habe 2 Geschwister, das und die kommen natürlich. Und am 1. Weihnachtsfeiertag kommen aber auch noch die die Partner von uns Kindern dann dazu, abends zu meinem Papa, die fahren dann von sich nach Hause zu uns und dann ist man immer noch mal 'ne größere Runde, was dann ganz schön ist, vor allem
Mhm. Mhm, ja. Mhm. Mhm. Ja.
beim Raclette-Essen. Da ist man ja auch immer so das ist einfach 'n bisschen lockerer, ne? Da kann jeder mal was essen oder auch mal nicht. Dann kann man 'n bisschen quatschen bei.
Ja, prima. Mhm. Mhm.
Das ist dann wirklich, finde ich, super schön, ja.
Ja, ja, ja. Und jeder kann essen, was er will sozusagen. Ja, das, äh das macht wohl Spaß, ne? Wie sieht es denn aus? Es ist nicht unbedingt ein Festessen, aber so so am Nikolaustag, am 6. Dezember gibt's da äh, backen die die Mutti und die Oma dann, äh, Plätzchen und das riecht man natürlich durchs Haus und dann weiß man, aha, ist Nikolaustag? Gibt es das?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, also wir hatten nie so 'n so 'n traditionelles Nikolausessen oder oder irgendwie so den Nikolaustag speziell. Wir haben natürlich als Kinder früher immer irgendwie 'ne Socke aufgehängt oder 'n Schuh rausgestellt in der Hoffnung, dass er dann am nächsten Tag gefüllt ist, das natürlich. Und Plätzchen gebacken, das machen meine Oma und meine Mutter auch auf jeden Fall. Aber jetzt gar nicht speziell an diesem Tag. Das machen die einfach immer im Dezember so, ja, mal an 'n paar Tagen, auch je nachdem. Ich glaube, auf jeden Fall zum 1. Advent gibt's auf jeden Fall Plätzchen. Und, wenn man dann so die ersten Vorräte vielleicht aufgebraucht hat, dann dann dann wird immer mal wieder 'n bisschen Nachschub gebacken, aber 'n speziellen Tag dafür gibt's jetzt nicht. Ähm, die verabreden sich dann dafür auch und treffen sich da auch und machen das zusammen ganz, ganz süß. Aber d der der der der Tag variiert dann total. Es gibt jetzt kein keinen traditionellen Tag. Und ich muss auch sagen, also ich finde auch die Plätzchen von meiner Mutter und meiner Oma wirklich ganz besonders toll. Also klar, gibt's auch mal so in Anführungszeichen normale Plätzchen, so 'n bisschen Spritzgebäck einfach, ne, so 'n bisschen ausgestochen oder mal durch so 'ne durch so 'ne Mühle gemahlen, aber meine Mutter macht auch schon mal so 'n bisschen so fancy Sachen wie dann irgendwie so so kleine, selbst gemachte Nussecken irgendwie, wo man dann die Seiten in in Schokolade tunkt oder mal so leckere Kokosmakronen oder so. Ich weiß nicht, sorry, ja?
Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Aha, aha. Ja, das ist gut. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, sicher. Das ist ja alles Weihnachten. <laughs> Vanillekipferln? Ja, sicher. Mhm.
Ja, genau, genau. Genau, genau so was auch. Und dann auch schon mal so 'n bisschen lebkuchenmäßig, ne? Das ist dann dann wirklich auch ne, ne, El äh, Rumkugeln auch, aber vor allem Lebkuchen auch, äh, Lebkuchen auch ist auch super lecker. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so 'n das heißt bei uns Berliner Brot. Also es hat nichts mit mit der Stadt Berlin zu tun oder so. Und ich habe auch noch selten von Leuten gehört, dass sie das kennen, aber das ist auch so 'n
Rumkugeln? Ja. Aha, aha. Aha. Aha. Weiß ich nicht. Stollenmäßig?
Ne, das ist so 'ne Art süßes Gebäck irgendwie und so mit braunem Zucker und dann, ja, kann man auch noch Nüsse reintun. Ich weiß gar nicht, wie ich's beschreiben soll. Also ich habe auch ich habe es auch noch sonst nie und nirgendwo anders gesehen, ehrlicherweise. Also, nur nur bei uns in der Heimatstadt irgendwie. Da ist auch unter unter verschiedenen Namen bekannt, aber ist 'n ganz, ganz leckeres, leckeres Gepäck irgendwie, ne? Das ist echt toll.
Ne? Ja. Aha. Mhm. Ja. Ja, dann müsstest du eigentlich zu der Mutti und der der Oma, dich mal mit dem besprechen und das Rezept aufschreiben, sodass du das weiterführen kannst, denn das ist etwas, das es nicht unbedingt überall gibt, ne?
Ne, auf jeden Fall. Also, ich bin auch froh, dass meine Oma und meine Mutter auch beide Rezeptbücher haben, wo man dann auch schon mal reingucken kann. Und ich habe mich auch schon selber versucht am Plätzchenbacken, allerdings habe ich mich da erst mal nur aufs Spritzgebäck beschränkt, <chuckles> weil das ist ja dann doch doch doch eher simpel, äh s simpel gelassen, weil da müssen die Zutaten verquirlen und dann da hat man da schon diesen Teig, den man dann einfach ausstechen kann und ausrollen kann. Das klappt man schon ganz gut. Ich habe nur bei mir in der Wohnung das Problem, ich habe keinen eingebauten Backofen. Das heißt, ich habe so 'n ich habe so 'n mobilen Backofen, den man in 'ne Steckdose steckt, aber der wird also, der wird schon warm, aber der ist auch gar nicht isoliert und so, der verliert auch super viel Würme Wärme, das heißt, der kommt gar nicht auf die Temperaturen, die man eigentlich wirklich bräuchte. Deswegen ist es bei mir aktuell auch 'n bisschen schwierig, dann irgendwie diese di diese diese Plätzchen dann nachzubacken, muss ich sagen.
Mhm. Mhm. Na ja. Aha. Aha. Mhm. Mhm. Ach. Aha. Mhm. Aha. Sag mal, wie backst du dir denn eigentlich deine Pizza oder sonst irgendwas?
Also 'ne 'ne Pizza gar nicht, <laughs> das das geht leider nicht. Ich habe so 'n so 'n so 'n Airfryer, ähm, aber da passt natürlich jetzt 'ne Pizza oder so nicht rein, der ist durchaus recht klein. Aber da mache ich mir schon verschiedene Sachen irgendwie, ne? Da kann man gut Kartoffeln drin machen, 'n bisschen Fleisch oder letztens habe ich mal so 'n das war 'n ganz einfaches, so 'n ganz leckeres Rezept. Da habe ich einfach 'n bisschen bisschen Feta-Käse genommen, so 'n bisschen Rahmspinat, gefrorenen, dazu, 'n paar paar Tomätchen, das in Airfryer und und und noch 'n bisschen Kochsahne dazugegeben. In Airfryer, weiß ich nicht, fuf 15 Minuten, 160 C und dann einfach rausgenommen so 'n bisschen bisschen vermengt irgendwie und Nudeln zu getan. Das war auch super lecker. Also so 'n Airfryer ist schon schon gut, finde ich, ja.
Aha. Aha. In Viertel schneiden. Mhm. Mhm. Ja. Hey. Ja, das hört sich gut an. Ja, die sind gut. Die sind auf jeden Fall gut und das Fleisch bleibt auch gut saftig und wird knusprig von außen. Ja, ich hatte immer gesagt, das ist nur Klimbim und die wollen einem was verkaufen, das wir schon haben, aber das ist wirklich was ganz anderes, muss ich sagen. Das stimmt, ja.
Ja, genau. Genau. Und manchmal sind auch Mhm. Mhm. Ja, das ist schon gut. Also klar ist irgendwie so 'n einfach bisschen kleinerer Backofen theoretisch, ne, mit Umluft und so, aber es ist einfach sehr, wie gesagt, convenient einfach. Es ist es ist schon gut, einfach reinschieben, der muss irgendwie nicht vorheizen, der kommt schnell auf die Temperatur, das das ist schon toll. Und genau, auch wie du meintest mit dem mit dem Fleisch, weil ich koche auch oft so Familienrezepte irgendwie nach, die ich von meiner Mutter dann übernommen habe beim Auszug und
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ist richtig. Mhm.
das und ich habe auch nicht so viel. Ich habe gar nicht so viele so viele Herdplatten, wie ich wie ich Töpfe brauchte oder oder Pfannen, wenn ich was anbraten will oder so. Deswegen ist der Airfryer dann schon gut.
Äh, wie viele hast du denn?
Also ich habe eine Pfanne und einen Topf
Mhm.
und auch nur jeweils z eine Herdplatte für die, also nur 2 Herdplatten an der Zahl. Und wenn man dann schon mal Nudeln kocht oder dann noch irgendwas anderes anbrät wie Zwiebeln oder so oder keine Ahnung was, da wird's schon mal bisschen knapp und dann ist schon gut, wenn man dann das Fleisch dann irgendwie auch im auch im Airfryer machen kann. Weil ich mache dann oft so ich weiß nicht, kennst du Pita-Taschen? Das ist so, genau, das ist so genau, das. Und dann diese Füllung, die habe ich dann auch von zu Hause irgendwie übernommen und das ist auch super lecker. Also, die macht dann oft dem Airfryer also das Fleisch im Airfryer natürlich, in diese Füllung kommen dann ganz viele verschiedene Sachen rein, ne? 'N bisschen Gurke, wo man dann innen dieses Wässrige von den Gurken, das nehme ich immer raus. Ich finde, das verwässert das immer so 'n bisschen, das das mag ich gar nicht. Ich nehme dann lieber den knackigen Teil. Ähm, und genau, bis bisschen Tomate, bisschen Feta-Käse auch und dann, ja, z beim beim beim Dressing kann man so 'n bisschen frei Schnauze machen irgendwie, bisschen Olivenöl, bisschen Zitronensaft, bisschen French Dressing und dann kann man das in die Pita-Taschen füllen, mit dem Fleisch, und dann dann schmeckt das wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Aha. Ja, doch. Ja. Mhm. Sicher. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, ja. <laughs> Okay. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Doch, das hört sich alles sehr gut an. Und du sagst auch hin und wieder, dass du das so von zu Hause hast und und und Familienrezept und, na, das ist doch prima. Und das kannst du dann später auch an die Kinder weitergeben, ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gerade erst dabei, so 'n bisschen so das Kochen zu entdecken für mich. Deswegen ich ich frage meine Mutter irgendwie wöchentlich nach nach Rezepten von früher, an die ich mich erinnern kann und und wie die sie gemacht hat und wie ich das am besten mache. Und dann versuche ich mich immer so 'n bisschen dran, das nachzukochen, mal so 'n so 'n Curryhühnchen von von der Mama oder an Frei Freitags hatten wir früher immer Fischstäbchen mit Kartoffelpüree und das versuche ich dann immer so 'n bisschen zu machen und das erinnert mich dann einfach mal bis an die Kindheit, das dann super schön.
Das ist doch hervorragend. Aha. Aha. Mhm. Mhm. <laughs> Und dann schmeckt's doppelt so gut. <laughs> Super! Ja, du ja, ich, äh, danke, dass du mir erzählt hast.
Genau, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, tschau.